Ya, bulunduğun yerde yerel halkla yaşadığın sıcak bir anıyı paylaşır mısın?
A! Bak şu an var ya direkt o güne gittim biliyor musun? Bulunduğum ülkeye daha yeni taşınmıştım. E, biraz zor bir dönemdi benim için, alışmaya çalışıyordum. Dil bir bariyerdi ve yolun üstünde böyle bir bakkal dönüşü birçok yaşlı bir nineyle sohbetim vardı. Direkt o güne gittim ya.
Hımm. Evet. Tabii. Hımm. A! Ne güzel. Eee, peki sen mi başlattın, eee, konuşmayı, yoksa onun böyle bir hareketi mi ne başlattı oradaki aranızdaki iletişimi?
Şöyle oldu, eee, ekmek aldım eve dönüyordum ama o kadar yavaş yürüyorum, o kadar hayattan vazgeçmiş, böyle bezmiş ki muhtemelen bendeki o ışığı görmüş olacak ki bana selam verme ihtiyacı hissetti. Eee, "Merhaba, nasılsın?" falan diye. Eee, "İyiyim, teşekkür ederim." dedim. Ama, eee, böyle ben sohbeti açıkçası devam ettirmedim. Çok kötü bir andı benim için ya, çok mutsuz hissettiğim bir andı yani, o iletişim karşı taraftan geldi kısacası.
Hah. Ya, tabii. <chuckles> Çok güzel. Hı hı. Hımm. Evet, evet. Ya bazen böyle insan özellikle göç ettiğinde ya da farklı bir şehre gittiğinde göç etmesi de gerekmiyor. Iıı, böyle o, ııı, bir sıcak bir tanıdıklık işte, karşısındaki, iii, insanın ona ilgi göstermesi, yalnız olmadığını hissetmesine neden olabiliyor. Bazen bu hani, kendi yaşadığın ülkede bile karşına çıkabiliyor değil mi? Yani bir tatil beldesine gittiğinde de işte, eee, oranın yerel bir esnafı ya da orada uzun yıllardır yaşayan biri sen otelde kalıyorsun belki ama bir mahalleye gittiğinde orada yaşayan insanlar seni bambaşka karşılayabiliyor. Böyle şeyleri sık yaşar mısın?
He he. Eve Hı hı. He he. Yani, aslında evet, yaşıyorum dürüst olmak gerekirse ama, hani, kendi ülkemdeki bir tatil bölgesindeki hissettiğim sıcaklıkla, o nineyle yaptığım sohbetteki sıcaklık aynı değil diyebilirim. Çünkü tatil bölgesindeki bir, hani, hoş iletişim, tatlı an geçirme bilmem ne. Ama benim o yaşlı teyzeyle sohbetim benim artık bir ihtiyaçtı, ya. O konuştuklarımız benim için bir ihtiyaçtı.
Hımm. Hımm. Evet. Peki, sen dedin ya, ııı, tekrar oraya döneceğim. Iıı, böyle bir de değişik bir karşılaşma olmuş çünkü. Iıı, selamlaştınız ve sen iyi değilsin, kendini iyi hissetmiyorsun. Belki, işte, ülkenin terk etmenin verdiği bir şey var, belki, işte, yeni bir yere adaptasyon sürecinde psikolojik olarak zorlandığın anlar var. Iıı, ve belki de o hissetti ve bir sana selam verdi. Sonra nasıl devam etti i iletişiminiz?
Ha ha. Hı hı. E Aynen aynen. Hı hı. Ya, teyze o kadar yaşlı ve o kadar küçük yürüyor ki, 1 adımı 1 ayak boyu değil, o kadar yaşlıydı. Eee, yani bana böyle yaklaştı yaklaştı, elinde onun da ekmek vardı. Eee, "Ne zamandır buradasınız?" dedi. Yani onu sormasıyla ben böyle gözyaşlarında Sanki hiçbir de bir şey demedi yani. Ne dedi kadıncağız? Eee, dedim ki: "Yeni daha, ııı, birkaç ay oldu." dedim. Ondan sonra "Ben seni" dedi "Çok iyi anlıyorum." dedi. Ya, bak, daha hiçbir şey anlatmadım, sadece gözlerim doldu ve "birkaç ay" dedim. <sniffs> Meğer teyze gerçekten benim hâlimden anlayan bir teyzeymiş ki o şeyi hissedip benimle konuşmuş.
<giggles> Hımm. Evet. A! <chuckles> Hı. Evet. Ha, çok tatlı. Hı hı. Peki, sen mesela o sıcaklığı nasıl aldın acaba? Yani onun, eee, işte, "Ne kadardır buradasınız?" dediği ortak bir dil kullandınız muhtemelen ve belki senin aksanından, senin yabancı olduğunu ya da fiziksel görüntünden o ülkenin insanı olmadığını anladı ve, işte, belki de bakışlarındaki o buğulu gözlerden ya da, işte, ne bileyim... Bazen hani bakkala bile gittiğinde yeni bir ülkede şeyi anlayamazsın ya, yani hangi ekmek acaba senin için doğru ekmek? Belki oradaki kararsızlıkların, değil mi? Eee, neyi alman gerektiğini bilememe hâlin falan belki onun empati yapmasını sağladı. Peki, sen öyle, ııı, de çok duygusallaşınca ne yaptı?
Hı hı. Evet. Evet. Değil mi? Değil mi? Evet. Doğru. Yani, eee, ben evet, çok duygusallaştım o anda, gözlerim doluydu bir de, hani, is dediğin gibi, ilk merhaba nasılsına bir cevap vermiştim ama muhtemelen aksanımdan, konuşma şeklimden ,İngilizce konuşuyorduk, hani, buralı olmadığımı, eee, göçmen olduğumu anladığını düşünüyorum. Ardından, eee, "ben" dedi "Seni çok iyi anlıyorum." dedi. <sniffs> Ben dedim ki onun üstüne: "ya" dedim "Sizi aslında anlayabiliyorum." Gerçekten çok İlk taşındığımızda da çok net anlıyordum ama anlatmakta kendimi çok s iyi değildim. Aslında dedim: "Sizi çok iyi anlayabiliyorum ama tam doğru kelimeleri bulamıyorum şu an." dedim. Sonra teyze bir konuşmaya başladı. Yani diyorum ki, hani, bazen "Seni Allah mı gönderdi?" denir ya. Evet.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hıh. Gerçekten mi? Peki, na nasıl nasıl yani neler anlattı?
Bana dedi ki: "yıllar önce" dedi, "Senden çok daha gençtim." dedi. "Bir Alman adama aşık oldum." dedi. "Beni" dedi, "eee, buradan" dedi, "Çıktım." dedi. "O adamın peşinden her yere giderdim." dedi. "Her yere giderdim, Almanya'ya yerleştim." dedi." İlk" dedi, "televizyonu açtığımda" dedi, "Ben anlamıyorum, radyo açtım anlamıyorum, dışarı çıkıyorum anlamıyorum, hiçbir şey anlamıyorum." dedi. "O kadar kötüydü ki." dedi, "O anın hiç geçmeyeceğine inanmıştım." dedi. "Yani hep böyle kalacağım, ben bir daha ne televizyon izleyebileceğim, ne radyo dinleyebileceğim, ne insanlarla sohbet edebileceğim, bak ben seni çok iyi anlıyorum." dedi. "Sen yalnız değilsin." dedi. "Bunu yaşayan ilk kişi değilsin." dedi. "Bu böyle kalmayacak." dedi. Yani teyze aklımı okuyor.
İlginçleşiyor hikâye. Hıh. Hıı. Hımm. Evet. Hımm. Hı hı. Hıh. Değil mi? Çok güzel. Evet, tam bir empati örneği olmuş aslında senin bu anın. Bu yani çok benzer deneyimlerden geçmiş, belki senin yaşadığın o dil bari bariyerini kendi anlattığı gibi uzun süre yaşamış, belki de, işte, çok farklı yerlerde de yaşamak zorunda kalmış, ııı, sevdiği insanın arkasından ya da onunla birlikte hareket ederek. Gerçekten belki senin yaşadığın, yani senin yaşlarındayken o da, ııı, belki çok benzer bir şey yaşadı ve o zaman kendisine gösterilmeyen belki desteği, ııı, o da sana göstermeye çalışmış olabilir mi? Yani keşke o zaman benim de birisi elimden tutsaydı, ııı, dedi belki. Iıı, seni görünce de onu yapmak istemiş olabilir belki de o empatiyle, değil mi?
Evet. Değil mi? Evet. Hı hı. Hı hı. Yani. Evet. Ya, şöyle zaten, hani, bizde de bir laf vardır ya, bir sorun yaşayınca "Damdan düşen gelsin benim yanıma" diye. Teyze, benim damdan düşmüş çok belli <chuckles> o kadar belli. O beni öyle iyi anlıyor ki o beni o kadar iyi anladı ki ben konuşmadım bile söylediğim tek merhabaydı, gözlerim doluydu. Ardından da "Sizi anlıyorum ama kendimi tam ifade edecek kelimeyi bulamıyorum." demiştim. Ya, benim kurduğum 3 cümle bile var ya da yok. Teyze böyle
A, ne güzelmiş. <chuckles> Çok güzel sözmüş. Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. Bu mesela bu sohbet böyle bir bakkalın kapı marketin kapı ağzında hangi ülkedeydi bu arada? Bu anı anıyı yaşa Hı hı.
Yok, İrlanda'daydı, burada halk, eee İrlanda k İrlandaca konuşmuyor, a İngilizce konuşuyor. Eee, bakkaldan çıktıktan sonra aynı sitede oturuyormuşuz. Bir süre sonra ben sağa döndüm, o sola döndü, bayağı da yakınmışız. Hatta biliyor musun bana evini gösterdi. "Bak, şurası benim evim." dedi.
Evet. Ah, tam onu soracaktım. Yani o ilişki böyle, hani, bu kadar empatik ve sempatik, eee, ilişki orada bitmemiştir, eee, diye düşündürüyor insana bu an. Eee, devamında da, eee, ilişkiniz devam etti mi, mesela birbirinize telefonlarınızı mı verdiniz? Eee, nasıl, tekrar görüşme şansı yakalamak için nasıl bir kapı açtınız o andan itibaren?
He he. He he. Aslında maalesef ki devam etmedi, çok isterdim nedenini de söyleyeyim. <sniffs> Zaten kimsem yoktu, çok yalnızdım ve o teyzeyle, hani, devam etme ihtimali olsaydı, ben o teyzeyi bırakmazdım. Şöyle oldu, dedi ki: "bak, burası" dedi, "benim evim" dedi. Benim evime de çok yakın yani aramızda 50 adım ya var ya yok. Meğer çok yakın oturuyormuş. "Burası benim evim." dedi. <sniffs> "Ben şu an" dedi, "Benden büyük ablam var." dedi. "Çok hasta." dedi, "Ona bakmaya geldim." dedi. Teyze kendi yürüyemiyor Almanya'dan ablasına bakmaya gelmiş. Eee, "ve de" dedi, "Ben maalesef yarın döneceğim." dedi. Ama şu ev Evet, Almanya'da yaşıyormuş hâlâ "ama" dedi, "Bak, bu ev dedi benim evim." dedi. "Ben" dedi, 3 ay sonra başka kardeşleriyle sırayla bu a eee, eee, hasta olan ablaya bakıyorlarmış. <sniffs> "Yarın dönmem lazım." dedi, "Ama 3 ay sonra sıra tekrar bende." dedi. "Eğer" dedi, "gelirsen" dedi, "Gel çal kapımı." dedi. "Merak etme ben seninle konuşurum." dedi, "Ben sana İngilizceyi de öğretirim." dedi. Teyze anlatıyor anlatıyor, ooo, çok tatlıydı ya. Ya, maalesef, işte, devam etmedi ama.
A! Hı hı. Evet. Hı hı. Bu kadar. Hı. Hımm. İnanılmaz. A, orada yaşamıyor yani. Hımm. A, ne kadar hoş. Eee, ama bu an bile devam etmese bile, o an bile senin hayatında böyle çok güzel bir iz bırakmış, onu, uuu, duyuyorum. Eee, oradaki o teyzenin sana gösterdiği empati, yakınlık, senin hâlinden anlaması... Hâlden anlamak, değil mi? Empati biraz da senin hâlinden anlaması senin, eee, söylediğin o güzel yöresel söz gibi aslında damdan düşen gelsin. Hani, o o da benzer bir şeyi yaşamış ve hâlden anlıyor ve o dönemde sana çok iyi gelmiş belli ki. Eee, ilişki devam etmese bile o yaşadığın sıcak an belki de senin bundan sonrasında yeni gelen insanlara ya da hayatında, eee, işte, farklı bir zorluk olan insanlara daha empatik yaklaşmanı da sağlamış olabilir belki. Hiç düşündün mü sonrasında, yani, bu teyzeyi, bu teyzenin sana yaptığı bu "güzellik" diyelim, iyiliğin, hani, sıcak, eee, bir karşılaşmanın senin hayatında etkisi de oldu mu daha sonraki ilişkilerinde ya da hayata bakışında?
Kesinlikle. Evet. Hayır, aynen. Eh Doğru. Ha ha. Evet. Kesinlikle. He he. Evet. Evet, olmaz olur mu? Yani, teyzenin yaptığı çok kibar bir davranıştı. Hatta şeyi hatırlıyorum, eve geldim, telefonu açtım, ablamı aradım, "Abla, benim ilk arkadaşım oldu, ilk yerli arkadaşım." diye. <chuckles> Yani, hiç ayaküstü konuşmuşuz, teyze benim hâlimden anlamış, bir daha da görmeyeceğimi bilmiyordum ama bir daha hiç görmedim ve de, yani, arkadaş olarak nitelendiriyorum. Yalnızlığa bakar mısın? Ya, çok güzeldi ve de, hani, zaten bu teyzeyle karşılaşmasam da ben ne yaşadığımı biliyordum. Ha, şu an belki daha iyi noktadayım, dil bariyerini aştım, çalışıyorum artık ama şu an ben anaokulunda öğretmenlik yapıyorum. Bazı velilerim de mesela şu an Rus bir çocuk başladı anaokuluna, annede babada İngilizce yok. Çocukta da yok, eee, ve de çok zor ve de onların hâlinden çok iyi anlıyorum. Ben onu yaşadım. O çocuğa, yani, ister istemez ekstra daha ilgiliyim. Çocuk çünkü bazen en basit bir şeyi bile anlayamadığı için, eee, dil yok mesela, "yemek saati" diyoruz, çocuk o, iii, öğlen yemeğe saati geldiğini dâhi bilmiyor, anlamıyor ve ne olduğunu anlamadığı için ağlıyor. Kucağıma alıyorum, seviyorum, sandalyesine kucağıma alıp oturtuyorum. Normalde çocukları kucağa almamız yasak ama o anda ben yasakla ilgilenmiyorum. Bu çocuğun buna ihtiyacı var. Evet ve de anne baba kapıda bırakırken, böyle, tedirginler. Onlar da, eee, biraz anlıyorlar ama kendileri hiç ifade edemiyorlar, farkındayı "Bak," diyorum, "çok güzel bir gündü." Hani, vücut dilimi kullanıyorum, "Çocuğunuz gayet iyiydi." O kadar iyi olmasa bile, yani, alışacak o çocuk, ben biliyorum. Biraz iyi hissetsinler istiyorum. Yani, evet, "Sen de bir şey değiştirmedi "dedin ya, yani, o teyze benim için çok güzel bir şanstı karşıma çıkışı mükemmel bir şeydi ama çıkmasaydı
Hımm. <chuckles> Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Tabii. He he. Evet. Hımm. Ne kadar zor, değil mi? Ya! Hımm. Bekliyor. Ya! Hı hı. Hı hı. Ya! He he. Onun, ona ihtiyacı var diye düşünüyorsun. Ya, çok güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Evet, örnek bir model Hı hı, model olmuş, değil mi? Yani, bu noktada aslında, böyle, o, işte, seni de damdan düşürmüş, sen de damdan düşenleri aslında görüp anlamaya başlamışsın daha çok belki de bu sayede. Bu, böyle, yerel halkla gittiğimiz yerlerde yerel halkla, eee, paylaşımda bulunmanın başka etkileri de var mı sence? Yani, daha sonrasında tabii o ülkeye yerleştikten sonra sen de artık aslında yerel olmaya başladıktan sonra, eee, daha fazla, eee, tanıştığın, eee, iletişim kurduğun insanlar oldu mu mesela? Orada da iyi hissettin mi kendini bu teyzeyle karşılaştığın zamanki gibi? "Ya, artık daha ait hissediyorum buraya, eee, daha fazla şey biliyorum buradaki yerel yaşamla ilgili." gibi bu böyle, bir kapı açılıyor mu yerel halkla daha fazla kaynaştığında?
Evet. <chuckles> Aynen öyle oldu. Ha ha. Şöyle Ha ha. Hı hı. Yani, e, çok haklısın. Tabii ki oluyor ve de, eee, bunu yaşadım. Hatta biraz, hani, böyle, bir yaptıralım Imm, nasıl desem, biraz zorlama da olsa mesela çocuğumun okulunda bir aktivite yapmışlar. Eee, kahverengi para günü diye bu k k en küçük sentler kahverengi oluyor ya. Komşuları gezmesini istiyor okul çocuktan, o 5 sent, 1 sent, hani, normalde hiçbir şey alınmayacak kahverengi paraları toplayıp getirmesini istiyor. Hani, normalde ben bunu ilk başta asla yapamazdım. Hani, çocuğumu tek başına gitmek istemiyor, "Sen de gel gideceksek." diyor. O ilk geldiğim yıl mümkün değil. Ne o özgüvenim vardı ne insanlarla iletişim kuracak hâlim vardı. Düşünsene kapıda para istiyorum. Ben bunun okulun bir etkinliği olduğunu bile anlatamam ama şimdi senin dediğin gibi zamanla alıştık, biz de oturdu artık, çevremizi biliyoruz. Bu yakın zamanda oldu, "Hadi, gel oğlum." dedim, gidelim beraber dedim. Kapıları çaldık, eee, ve de kendi oturduğumuz site büyük bir site ama buradan başladık yine. Anlattım, o, "Çocuğum," dedim, "şu okulda, böyle, bir aktivite yapmışlar, hani, bizim dedim normalde hiç biş işimize yaramayacak bu kahverengi paraları topluyorlar. Katkı sağlamak ister misiniz?" dedim. O esnada yeni yerel insanlarla tanıştım. Hani, hatta benim bahçeme bir tane ayçiçeği dikmiştim. Bir tanesi onu görmüş, beni de orada görmüş. "Senin" dedi, "bahçende ayçiçeği var değil mi?" dedi. "Evet." dedim. Onun üzerine sohbet ettim, "Fark ediyorum, nasıl büyüttün?" falan. Ya, çok güzel bir sıcaklık oldu.
Hı hı. Hıı. Evet. Evet. Hımm. Evet. Imm. Evet. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Çok zor, hiç bir şey gibi. Hı hı. Doğru. Hı hı. He he. Hı hı. Yakın ç Hıı. Hı hı. Çok güzel. Hıh. Hı hı. Ne güzel. Ev daha ait hissetmesini sağlıyor insanın, değil mi? Yani yerel halkla, ııı, ı tanıştığında, konuşmaya başladığında, ııı, ya da onlar seni merak ettiğinde ve sen kendine dair bir şeyler paylaştığında aslında artık oraya daha ait hissediyorsun, ııı, daha güvende hissediyorsun. Güven duygusu aynı senin çocuğunla ilgili hissettiğin gibi aslında. Hani, başlarda yapamayacağın bir şeyi oraya güven duydukça, e etrafa güvendikçe, insanları tanıdıkça yapabilir hâle geliyorsun. Bu böyle kendi ülkende de böyle, eee, anların oluyor muydu? Yani bir tatil köyüne gittiğinde ya da küçük bir kasabaya gittiğinde, eee, otelin dışına çıkıp işte, oradaki bir yerel bakkaldan bir şey almak, bir manavla konuşmak işte, oranın yerel bir kuaförüne gitmek gibi deneyimleri de sever miydin? Yapar mıydın?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle haklısın. He he. Yani açık konuşmak gerekirse tatil yörelerinde, eee, turistleri daha çok sevdiklerini düşünüyorum. <chuckles> Bizlerle o kadar, eee, sıkı fıkı böyle hoş sohbet olmuyor ama çok kısa olarak şunu söyleyebilirim: Ben öğretmenliği Şırnak'ta yaşadım. Oranın yerel halkı kadar sıcak, alçak gönüllü, mükemmel bir insan o Doğu insanın hep bahsedilen o sıcaklığını ben orada gördüm. Mükemmeldi.
Hak, değil mi? Hı hı. Yani Türkiye'de de aslında bu yerel halk dışarıdan gelen insanları çok kapsayıcı bir şekilde içine alabilir ve sen paylaştıkça onlar da paylaşımı artırabilir. Sen de bunun en doğusunda aslında en zor coğrafyalardan birinde, eee, deneyimlemişsin genç yaşta. Iıı, çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu.
Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Benim için de öyleydi. Hatırlamak, paylaşmak çok iyi geldi. Bu arada üzerinden zaman geçse de <giggles> teşekkür ediyorum.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz.